Tabii ki, eee, e, şöyle, eee, uzun yıllar yaşayacağımızı bilmiyorduk. Hani 3 senelik bir proje için yola çıktık ve, işte, 1 yaşında bir oğlumuzla beraber, e, her şeyin bu kadar, ııı, şaşırtıcı olmasını da beklemiyordum. Hani hızlı geçer, çok gider geliriz seyahatlere gideriz falan diyordum ama, tabii, hiç öyle benim planladığım gibi değilmiş. Bir kere havası çok benim için zorlayıcıydı, hiç alışamadığım bir havaydı. Iıı, bir yemek kültürü bambaşka bir yemek. Eee gerçekten, hani, şimdi, böyle, şaşırtıcı kültürel bir şey deyince aklıma şu geldi. Çok şaşırmıştım. M mağazaya gidiyoruz, mağazanın kapısında ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Iıı, ve Evet, ayakkabısız içeri giriyoruz bir mağazada, doğru. Eee, çünkü kültürel olarak orada ayakkabıyla mağaza gezmek ayıp, pis. Eee, ve ben böyle şoka uğruyordum yani, mağazanın önünde e, tişört alacağız yani. Iıı, ayakkabı dolu. <scoffs> Kapının önünde kendi ayakkabını da bulman çok zor. Mesela bu benim için kültür şokuydu, şimdi ilk sorunda aklıma gelen bu ilk olarak.
Hı hı. Tabii. Hıh, nedir? Nasıl yani? İii, <chuckles> m mağazadan içeri girmek A! <chuckles> Evet. Anladım. <chuckles> Peki hiç bunu yani çünkü cidden kulağa şaşırtıcı geliyor. Eee, belki daha önce, belki değil muhtemelen hiç karşılaşmadığın bir olay. Eee, peki, hiç sorguladın mı? Bunun bir özel bir sebebi var mı? Yani, iii, dini bir şey mi? Ha, saygı.
Evet. Saygı. Saygı aslında, yani, tabii, saygı. İşte, evine giremediğin gibi. Hani evinde nasıl, ııı, ayakkabıyla gezmiyorsun, orası da, işte, senin için kutsal, e, işte, ekmek ekmeğini kazandığın yer, eee, dolayısıyla, evet, saygı. Ben de bunu çünkü çok sorgulamıştım, çok şaşırmıştım. E, hiç alışık değiliz. Şimdi ben Türkiye'den binmiş gitmişim yani hani, insan gerçekten bir, iii, şoka uğruyor.
Anladım. Peki <chuckles>

Anladım, peki yani, ııı, aslında, ııı, ilginç bir, ııı, kültürmüş çünkü, ııı, evin gibi his, olması gerekiyor dedin ya. Peki, orada halı falan var mıydı? İçerisi cidden temiz miydi?
Evet. Az yerlerde vardı, ama, işte, çok sıcak ve nemli olduğu için, ııı, halı da tehlikeli yani, o nemde koku yapar, çok sıcak olduğu için sıkıntı, daha, ııı, sürekli, klima zaten her tarafta veriliyor. E, yemek kültürleri, tabii çok enteresan. Mesela, masaya ekmek getirilmiyor. Eee, ekmek yok ve ilk gittiğimizde böyle bir şeydi E, yani, hani, ekmek arası bir şey söylersen, sandviç, hamburger tamam ama zaten o, onların yemeği değil. Yani bir yerel yemek değil, Asya için. Eee, orada böyle daha çok soğan çorbaları, balık ürünleri, deniz ürünleri, onların olduğu şeyler öncelikli. Eee, onları da böyle ekmek arası falan yemiyorlar ve şeyi hatırlıyorum yani, eşim sürekli "Nasıl doyacağız biz şimdi?" gibi çünkü bir Türk kültüründe, hani ekmek, ki her zaman doyurucudur. Eee, evet mesela o da, o da çok değişik bir şey.
Doğru. A! Evet. <giggles> Tabii. E, kahvaltıda, akşam yemeğinde Anladım, aslında evet, kahvaltıda, akşam yemeğinde, Türk kültüründe, eee, hatta şöyle bir şey de vardır, dediğin çok doğru. Eee, patatesle bile, ekmek tercih edebiliyor bazen insanlar. Öyle, eee, Türk kültürüne yerleşmiş bir şey ama, eee, dediğin doğru. Iıı, aslında Avrupa'da veya, eee, Asya'da zaten, ııı, genel olarak bahsettiğin gibi, bazen ekmeği ücretli getiriyorlar, bazen şaşırıyorlar bile ekmek talep ed edildiğinde. Eee, eee, böyle
Hı hı. Evet, doğru. Çok doğru. Evet, edince. Evet, doğru, parası da alınıyor, parası alınıyor, gerçekten öyle. Çok şaşırmıştık hatta.
Evet, sosyal medyada falan da Evet bununla ilgili şakalar, eee, espriler de genel olarak, ııı, döner. Peki, eee, başka neler vardı? Yemek kültürü garip geldi. İşte, iii, mesela ilk verdiğin örnek, iii, aşırı derecede ilginç. Bununla ilgili, eee, böyle sana "Ya şok oldum, işte, çok şaşırdım." dediğin bir kültür ş iii, şoku oldu mu?
Evet. Hı hı. Hı hı.